Halo Kak.
Halo!
Kak, eee, mau nanya dong. Eee, punya hobi favorit nggak nih, sekarang ini? Atau yang dari dulu, gitu. Dan, kenapa suka banget sama hobi itu? Gitu.
Ah. Punya banget sih, Kak. Wow, s <chuckles> Oke. Jadi, hobi aku ini dari dulu sih, Kak. Sebenarnya aku suka banget nyanyi.
Apa tuh? Nyanyi ya?
Iya, nyanyi. Nyanyi sama main musik, tapi paling sering nyanyi. Main mus main musik juga, denger musik juga. Wah, pusing ya, pokoknya semuanya tentang musik sih, kalau aku.
<chuckles> Emang dari musik banget nih, berarti hobinya, ya?
Iya, musik banget. Wah kultur banget, ya, sukanya musik, ya. <chuckles> Iya.
Oh, kultur ya. <chuckles> Suka nyanyinya, nyanyi lagu apa, Kak?
Semua lagu. Jadi karena memang aku hobinya denger musik, dan aku itu klop sama hampir semua jenis musik, aku juga suka nyanyiinnya, gitu.
Semua, ya? Oh. Tapi ada nggak, sih kayak genre atau artis penyanyi paling favorit, terus kayak mungkin yang paling lagu-lagunya paling suka, dinyanyiin, gitu?
Mmm. Wah. Banyak sih. Kalau paling iya, banyak banget, serius, banyak banget. Tapi, kalau aku itu karena kan aku ngekaver banyak lagu juga ya Kak, ya. Di Instagram. Di Iya bener banget di sosial media, dengan iya! Heeh, bener. Nah, iya jadi, yang mungkin bisa dinikmati banyak orang, yang paling s dinikmati itu, kalau aku ngekaver lagunya Niki.
Banyak, ya? <chuckles> Heeh. Oh suka ngekover lagu. Oh, di Instagram suka posting kayak gitu. Ah! seru banget. Heeh? Oh Niki. Niki aku juga suka tuh, "High School in Jakarta" ya. <chuckles> Sama yang baru, apa, eee, "You'll Be In My Heart" juga enak, tuh.
Iya. Niki, ya. Iya, bener. Nah, iya kayak gitu. Niki atau ng apa tuh? Iya. "You'll Be In My Heart" bener. Itu kan lagu Tarzan tuh, lagu film.
Heeh.

Oh, iya?
Heeh, dan jadinya, eee, dan sampai di tahap Avenged Sevenfold-nya ngelihat story aku, makanya aku heboh.
Wih, keren banget Kak. Terus di di di-view sama mereka atau mereka nge-like juga Kak?
Nah, itu itu yang bikin aku semangat banget. Di view aja, kalau nge-like kayaknya aku udah langsung terbang ke rumah mereka kayak, "Eh, tolong rekrut saya dong." <chuckles>
Oh. <chuckles> Ka karena kamu <chuckles> karena kamu mention atau ngetag mereka ya? Jadi di-view.
Oh iya, aku mention mhm, gitu mhm, makanya aku tertarik banget, jadinya langsung ngelanjutin hobi aku lagi.
Oh, keren banget Kak. Heeh heeh, followers ada banyak nih, kayaknya nih, di gara-gara sering nge-cover. Belum ya? <chuckles>
Mhm. Oh, belum, belum belum, belum belum belum, karena aku juga nge-cover-nya sesua mood-mood-an sih Kak. Jadi emang, eee, di rumah aja iya atau enggak di waktu di kostan kalau misalnya lagi hujan-hujan, kan enak banget tuh nyanyi. Nah, baru deh aku be harus bikin lighting yang warna kuning biar lebih, eee iya, setup-nya harus iya harus estetik, harus cozy dulu, baru.
Oh. Di rumah aja, gitu ya? Oh. Heeh heeh heeh. Oh, set setup-nya, di-seting ya, ruangannya? Wah, <chuckles> bagus banget Kak. Menarik-menarik, aku jadi pengen lihat Instagram-nya nih. <laughs> Oke oke oke, terus terus Kak, ada ini lagu apa lagi yang yang akhir-akhir lagu terbaru deh yang, yang lagi suka banget dan, eee, enak di nyanyiinnya gitu?
Hmm, iya git oh iya, oke, dicari dicari. <laughs> Oh. Oke. Oh, menarik. Aku suka banget, akhir-akhir ini ya yang aku rasa enak banget untuk di-cover kedepannya ya. Itu, lagunya lagu lama, yang "Berharap Tak Berpisah."
Heeh. Heeh. E Reza.
Iya, Reza. Benar banget.
Oh, <chuckles> iya, itu kan lagu ini, lagu enggak, lagu karaokenya di kafe-kafe tuh, sekarang itu kan?
Lagu lama ya? Apa? Oh, iya bene oh iya, emang iya?
Iya, sekarang lagi dinyanyiin banyak orang. Jadi, kalau ada DJ masang lagu itu, pasti rame tuh, orang-orang pada, sing-along.
O oh, gitu? Wow. Oh, gitu? Nah, iya, itu enak banget tuh, lagunya. Oh iya Kak? Oh, gitu? Nah, itu enak banget Kak lagunya, aku suka banget nyanyiin lagu itu waktu di mobil, jadi kalau nyetir, suka banget putar lagu itu kan, teriak-teriak tuh. Sama, ada, wah akhir-akhir ini aku emang lagi suka banget lagu Indo ya Kak, kayaknya, lagu Indo lama.
Reza, aku juga suka sih Kak. Heeh. Oh. Lagu Indonesia emang lagi banyak yang bagus-bagus sih, lagu lama, baru, ya?
Mhm. Iya, lagu baru iya, tapi aku sukanya lagu lama, lagu Tangga at yang
Mhm. Iya iya. Tangga, pernah denger deh. Yang mana tuh, judulnya?
yang judulnya "Hebat." "Kau membuatku merasa hebat," yang itu. Iya itu pernah terkenal banget kan, itu udah lama banget lagunya. Nah, itu aku pengen banget nge-cover lagu itu. Sama, kalau misalnya
Oh. Oh iya, tahulah itu, tahu. Heeh heeh. Heeh heeh.

Oh, bisa main gitar juga?
Aku bisa main gitar. Jadi, eee, waktu aku bisa main gitar itu aku masih kelas SMP kelas 1 kalau enggak salah. Enggak, SMP kelas dua SMP kelas 2. Nah Iya, papa aku yang ngajarin. Nah, jadi lagu pertama yang aku cover adalah lagunya Take Me Home, Country Roads. Itu udah lagu lama banget. Iya. Oh, iya. Nah, itu papa aku yang ngajarin. Kan itu nadanya gampang banget, ya, G-A-D, nah, itu makanya aku paling bisa. Sama lagu, hmm, simpel banget, sama lagu kedua yang bisa aku cover Aku inget ada tiga lagu, loh. Pertama, Take Me Home, Country Roads, terus kedua ada lagunya Ebiet G. Ade, tahu enggak, sih, Kak Ebiet G. Ade? Iya, yang Elegi Esok Pagi.
Oh, heeh. Wah. Oh, SMP udah bisa main gitar, ya? Oh, papa kamu bisa juga, oke. Oh, Take Me Home, Country Roads aku juga suka, tuh. Iya iya, keren. Heeh. Simpel, sih, itu lagunya ya. Heeh. Heeh. Oh, Ebiet G. Ade yang mana? Oh, tahu tahu. Oh, itu enak.
E karena itu nadanya sama juga, G-A-D. Gitu-gitu semua, jadi gampang. Eh.
E kayaknya Ka Kakaknya suka lagu-lagu galau, nih, ya, yang buat dinyanyiin?
Iya, aku, ya, aku suka banget lagu-lagu galau, lagu-lagu menyakiti, menyakiti jiwa raga, aku suka. <chuckles> Sama lagu ketiga itu lagu, mmm, barat. Ya, mungkin Kakak tahu lagunya Jason Mraz, mmm, e yang Lucky. Itu dia cover sama dia sama cewek juga, tuh, waktu itu. Hmm, itu pernah terkenal pada masanya. Nah, itu aja, sih, yang aku inget banget, hmm. Gitu.
Menyakiti hati dan jiwa, ya. Apa, tuh? Jason Mraz, yang? "Lucky". Oh kayanya, aku tahu, deh. Jason Mraz, ya. Oke oke. Hmm. Nah, tadi kalau ngomongin lagu-lagu yang di-post, lagu cover yang di-post di Instagram, lagu terakhir lagu apa, tuh, Kak?
Iya. Terakhir itu lagunya, oh ini, lagunya, wah, aku lupa lagi judulnya. Wah, itu lagu lama, The Beatles, tahu The Beatles enggak? Yang Here There and Everywhere.
<chuckles> Beatles yang mana? Oh, Here ,There dan Everywhere. Wah, itu enak banget, sih.
Iya, iya, benar. Sama aku juga pernah, Kak, mmm. Ini yang paling aku ingat, ya, waktu aku, eee, nge-cover, sampai aku jadi semangat banget nge-cover, ngejalanin hobi aku, karena, eee, aku enggak tahu kalau Kakak tahu, mmm, Avenged Sevenfold?
Heeh. Apa, tuh? Lagu apa, tuh?

Ini suka nggak, Kak, Tiara Andini yang "Gemintang" itu?
Oh, aku tahu cuman kayaknya aku engap ya kalau nyanyiin lagu itu ngang i tinggi tinggi, dia aku nggak sanggup aku gak sanggup lagunya Tiara Andini, lagunya Lyodra, aku mending kabur sih.
Kenapa? <chuckles> Su tinggi ya nadanya ya? <chuckles> Susah ya. <chuckles> Oh, merek mereka ini ya termasuk oktaf tinggi ya mereka ya.
Iya itu tinggi banget, Kak, oktafnya, iya. Mmm, makanya aku lebih suka lagu-lagu yang laki yang nyan yang dinyanyiin cowok gitu loh.
Oh. Emang kal Oh, yang Oke, berarti kalau, Kak, inim ada yang yang sesuai nadanya atau vo eee, oktafnya itu kayak se eee, siapa? Suara-suaranya siapa? Oh, Niki ya, Niki emang nggak terlalu tinggi dia agak-agak ngebas.
Iya. Niki. Iya. Iya, bener Niki enggak terlalu tinggi dia dia lebih ke rendah kan, sama sebenernya Taylor Swift juga, Kak.
Heeh. Rendah, lebih ke rendah. Benar benar. Taylor Swift ya, tapi kalo Taylor Swift kan suka teriak-teriak gitu.
Mhm. Iya, tapi nggak papa tapi nggak papa. <chuckles> Nggak papa kalau lagu Taylor Swift. <chuckles> ke saking saking sedihnya nyampe tuh nadanya tuh. <chuckles>
Iya kan? <chuckles> Justru semangat ya. <chuckles> Ah. Taylor Swift yang ini suka nggak, Kak, yang "Last Friday Night" ya?
Oh, itu Katy Perry nggak sih kalau "Last Friday"? Gak tau, Katy Perry. Kalau Taylor Swift apa ya banyak banget "All To Well," "All To Well" kayaknya terkenal banget deh sama mungkin itu "Enchanted."
Lah, itu Katy Perry. Nah, ya ya. Taylor Swift yang mana sih? All to Well ya. Iya iya iya. Oh, iya tau tau.
Sama yang paling terkenal You Belong with Me.
You Belong with Me, iya iya.
Iya, nah kayak gitu-gitu. Tapi emang capek sih, Kak, kalau Taylor Swift emang lebih tinggi nadanya daripada Niki. Bener.
Eee, oke. Eee, jadi pengen ngomongin ini. Kalau, eee, Sabrina Carpenter sama Billy Eilish suka nggak?
Apa tuh? Wah. Aduh, aku suka banget aku suka banget.
<chuckles> Billy Eilish suka nggak?
Billy Eilish suka banget juga cuman aku jauh lebih suka Sabrina. Iya, wah album dia yang terbaru bagus banget, Kak.
Ya. Sabrina Carpenter enak-enak ya lagunya ya.